Me gustaría que me platicaras sobre música, y específicamente, ¿cuál es tu canción favorita, y el por qué lo hace tu canción favorita?
Bueno, mi canción favorita sin duda es Seek and destroy, de de una banda que se llama Metallica. Y se volvió mi canción favorita porque de niño a mí me me gustaba mucho ver lucha libre, entonces, eh, pues, eso hacía que cuando un luchador salía, pues, yo me emocionara mucho. Mi luchador favorito se llama Cibernético, entonces él salía con con esa canción en su entrada, y desde ahí, desde que la escuché, y que vi que él la la usaba, desde ahí me me gustó y se convirtió en mi canción favorita.
Okey. Ajá. <giggles> Okey. Ajá. Guau, superinteresante, porque finalmente eran momentos de de disfrutar, ¿no? O sea, ver de en la televisión a tu luchador favorito y, pues, qué mejor que conecte con con un grupo que te gusta. Y en general, ¿te gusta este género musical, o, solamente es esta canción?
En general, a partir bueno la verdad es que también había otros luchadores que utilizaban mucho la música de del metal o de rock, entonces era muy común que que yo escuchara eso también de de niño, y con el tiempo, pues sí, fue un gusto que que fue tomando más fuerza.
Superbién. Oye, y además de de por el por el luchador, y por el tema de luchas, eh, no sé, a lo mejor, ¿en tu casa se escuchaba este tipo de de género musical, o-o con quién más disfrutas este tipo de música?
Pues, en mi casa no tanto, se escuchaba un poquito más de lo que llamamos rock urbano, em, eso se escuchaba en mi casa, pero en cuanto al metal, em, pues, más en la secundaria. En la secundaria sí tenía un par de compañeros que que también escuchaban esa música, y fue cuando igual fui como que explorando un poco más al respecto de del género, y cuando fui descubriendo, pues, bandas, este, sus historias, nuevas canciones.
Ajá. Claro. Oye, quítame de la duda, porque en general creo, mm, que las personas se, mm, se acercan a a la música, principalmente creo que por los ritmos, ¿en tu caso es igual? O, a lo mejor, y tú te gusta, no sé, cómo analizar las letras, y y deshebrarlas para para meterte más en lo que el artista se quiere platicar. Cuéntame, ¿cómo es como tu acercamiento a a la música?
Mm, pues, yo diría que sí, ahí sí coincido, eh, la verdad es que el ritmo es lo primero que me engancha, la parte de del sonido siempre es lo lo primero que que trato de poner atención, porque, muchas veces, pues, la letra, en especial en esos tiempos, la letra estaba en otro idioma que no sabía, entonces, este, sí era un poquito complicado como que entenderlos, y me guiaba más por por cómo sonaban las guitarras, por cómo sonaba la voz, el coro, que es la la parte que más me me atrae de de una canción. Entonces, ya después de eso, pues, sí, ya, eh, solía buscar las letras, solía buscar, incluso, traducciones, porque, pues, el idioma. Pero sí, diría que que el sonido sí también aplica para mí, para que una canción me guste.
Ajá. Claro. Ajá. Claro. Superbien. Y y hablando del tema de de idiomas, ¿tú crees que, eh, idiomas distintos pueden alejarte un poco de del enamorarte de de la música, o, tú crees que es totalmente indiferente? A lo mejor y puedes escuchar música de idiomas que, híjole, jamás habías escuchado, pero, si los ritmos y las entonaciones son buenas, te puede también tocar, este, esta canción.
Ay, yo diría que es un 50, 50. La verdad es que, mm, sí sí hay canciones que que por el ritmo me me pueden llegar enseguida, y no importa el idioma, yo, este, me encanta, ¿no? Y digo: "Ay, qué buena canción". Pero, mm, sí me pasa que, a lo mejor, en idiomas que no son tan comunes, ¿no?, que es muy común que español, inglés y francés, al menos donde vivo, em, a lo mejor, en una canción en chino, pues, no conozco ninguna, ¿no? Y no no he, este, no he buscado, de hecho, tampoco. Sería interesante buscar, pero sí, este, creo que sí es, hasta cierto punto, un limitante para que para que escuche más música.
Ajá. Ajá. <giggles> Ajá. Claro. Oye, ¿y y tienes alguna canción favorita en en tu idioma? Que, mm, que la la letra te haya sí, definitivamente, digas, esta canción me tocó.
Bueno, en cuanto a mi idioma, una letra que me haya tocado sí, em, sería hay hay una canción que se llama "Vuelo", de una banda chilena que se llama Kudai. Esa canción me me gusta mucho y de hecho, esa es como que mi banda favorita, curiosamente. Entonces, sí. Sí hay.
Ajá. Guau. Entiendo que también es de de de rock en español, ¿verdad? ¿Kudai?
Sí, es un poquito de, como de ese pop rock, entonces sí.
Ajá. Un poquito más suave. Okey, estupendo. Y y, ¿alguna otra anécdota que tengas en, no sé, con con familia, con alguna pareja, con amigos, que que tengas muy presente, eh, un grupo o alguna canción?
Sí, pues, de hecho, este, con <chuckles> esa misma canción de de Seek& Destroy de de Metallica. Yo recuerdo que que salí con unos amigos y originalmente íbamos a ir a a otro lado, pero por azares del destino, terminamos llegando a un bar donde, pues, se presentan bandas para, como para amenizar la noche. Pero hacen, pues, lo los famosos covers, ¿no? De de canciones de bandas, pues, ya grandes y muy populares
Ujú. Ajá. Ya, ya.
<chuckles> y me acuerdo que que estábamos, eh, sentados, pues, prácticamente en frente de de la banda, y comienzan a tocar música, y yo dije: "Ay, estaría padre que tocaran, este, algo de Metallica", ¿no? Y, pues, yo cuando cuando pienso que una banda va a tocar <chuckles> algo de Metallica, usualmente no pienso en Seek& Destroy porque, pues, tienen canciones como que más populares. Entonces, a pesar de que Seek& Destroy es muy buena y sí está como que en su repertorio, está a lo mejor, este, hay 5 o 6 canciones antes. Entonces, em, cuando dicen: "Vamos a tocar algo de Metallica", yo dije: "Ah, qué padre, ¿no?, este, qué chido". Y empiezan a tocar Master of Puppets, que es otra canción de de Metallica, y pues ya. La verdad es que también me gusta y no tuve problema, pero como a la mitad de Master of Puppets empiezan a tocar, eh, Seek& Destroy de Metallica, y sí fue como de: "¡Wao! ¿No? Está muy padre". No pensé que la fueran a tocar, me me gustó mucho ese día y y pues sí, ya como que mis amigos también ya me identifican por por esa canción. Entonces, estuvo muy padre.
Ajá. Claro. No es tan comercial. Ya. Ajá. Súper común, ¿no? Claro. <laughs> <chuckles> Sí, obviamente. Guau. Entonces ya llevas, eh, muchos años trayendo esa canción, este, en tu vida, ¿no?
Sí, pues no te miento, yo creo unos 18 o 20 años ya con <chuckles> esa canción.
Guau. Sí, bastante. Oye, ¿y te gustan los conciertos?
Sí, sí. Hasta eso sí sí sí me gustan. Antes no no era tan fan, este, porque era muy como que seguidor fiel de la música de estudio, ¿no? Y y en los conciertos, pues, no no se oye igual. Pero, este, sí, ya después con el tiempo me di la oportunidad y me gustó, me gustó, y me gustan los conciertos.
Ajá. Claro. ¿Y has tenido oportunidad de escuchar esta canción en vivo, eh, de ir a algún concierto de Metallica?
Fui al a un concierto hace poquito más de 1 año, de Metallica, precisamente, y yo iba mucho con la emoción de de escucharla, pero no <chuckles> la tocaron, entonces no
Ajá. Guau. Seguramente era una gira de algún algún nuevo álbum, o, algo por el estilo, ¿no?
Sí, pues, eh eh, de hecho, esa esa fecha era como que la la la que terminaba la gira. Después anunciaron como que una prolongación, pero, eh, esa fecha originalmente terminaba la gira. Y yo yo esperaba que por ser la la última fecha, pues, la tocaran, porque sí se presentaron en 4, en 4 fechas en donde, bueno, cerca de donde vivo, y y yo dije: "Ay, va a ser la última, esa va a ser la buena". Y y y cuando me enteré que 1 día antes, porque era como que sábado y domingo, y yo fui un domingo, cuando me entero que el sábado tocaron: "Cita de Sol", dije: "No, no la van a tocar mañana".
Ajá. Ajá. Sí. <laughs> Ajá. Ah, o sea, sí lo tocaron, pero en otra, en otra fecha cercana.
Así es, y yo dije
Uy, qué frustración.
Sí. Entonces, yo pensé que eso, que por qué iba a ser la última fecha, dije: "Puede que la repitan", ¿no? Puede como que la esperanza es lo último que muere, y no, no la tocaron, pero pero tocaron otra que no habían tocado en en en el país donde vivo, que es en México, este, que se llama: "Whisky in the Jar", entonces también lo lo disfruté mucho porque esa canción también me gusta.
Ajá. Y qué mala. Ajá. Okey. Ah, estupendo. Sí, pues, por lo menos, ¿y tienes la ilusión de escucharla en vivo, o, no es algo que a lo mejor ya te llame tanto? O sea, prefieres tú, pues, no sé, escucharla en tus audífonos, o, en tu en tu casa.
Sí, la verdad sí, sí quiero. <chuckles> Este, em, yo yo supongo que, pues Metallica ya ya es una banda un poco longeva. Entonces probablemente su siguiente gira, chance chance sea la gira del retiro. Entonces, definitivamente quiero quiero verlos porque ese ese sueño como que se me se me quedó truncado. Yo yo siempre he dicho que solo hay, este, 2 bandas que que quería ver en vivo, y una era Kiss, para ver: "I Was Made for Lovin' You" en vivo, y la vi, y Metallica para ver: "Seek and Destroy", y no la vi. Entonces
Ajá. Ya. <laughs> Sí, me imagino. Ajá. ¡Guau! Súper bien. Oye, a ver, y platícame un poquito más sobre ese concierto de de Kiss, ¿cuándo fue? Y porque ya ellos ya están retiradísimos, ¿no? Es difícil poderlos ver nuevamente.
Sí, em, fue en 2022, se hizo un festival en en mi país que se llamaba Hell and Heaven Metal Fest. Y ellos, este, pues, dijeron como que la última vez que Kiss se presenta en en México porque anunciaron como que su su gira del retiro, pero no estaba incluido México.
Ajá. Oh, ya, sí es así. Ajá.
Y fue como de: "Oh no", y cuando anuncian que va a volver a hacer este festival, pues, yo recuerdo que como 8 años atrás también habían traído a Kiss, y tuve la esperanza. Y sí, afortunadamente así fue, este, sí, <giggles> estuvo, me acuerdo que también estuvo Megadeth. Megadeth fue como que la banda que cerró en el escenario de al lado, que se llamaba Heaven, y Kiss estuvo en el Hell para cerrar ya como que con el evento. Me gustó mucho, la verdad es que lo disfruté. Estuvo muy muy padre, y pues, siempre ver a a Paul Stanley como que moverse en en ese arnés. Hay una canción que se llama: "Love Gun", que siempre hace que se mueva como que de del escenario a una estructura más alta en un arnés así como si fuera una tirolesa. Y estuvo muy muy padre, la verdad.
<giggles> Qué suerte, sí. Ajá. Guau. Sí, se escucha superbien. Ajá. ¡Guau! Sí debió haber sido impresionante. Sí, no, me imagino, y grandes grandes bandas, ¿no? Que has tenido oportunidad de ver. Oye, y y como curiosidad, eh, hablando del tema también de de las bandas que luego hacen covers, eh, Metallica es un grupo que muchas muchos otros grupos que también son bastante reconocidos, les han hecho covers, y en algunas oca ocasiones cambian el estilo de música. Em, ¿te ha tocado escuchar esta canción que que tanto te llama la atención en al a lo mejor en algún otro tipo de de género musical que no sea, em, heavy metal?
Híjole, no, en otro género no me ha tocado, no, nunca lo he buscado. Voy a buscar a ver si hay, es interesante ahora que que lo mencionas, pero no, casi todos los covers que que he escuchado de esa canción son en, bueno, so solo he escuchado uno y fue, este bueno, cover así como que de de banda grande, o de banda popular, solo uno que es de de otra banda, pues, precisamente de metal, que se llama Testament, si no me equivoco, pero sí, en otros géneros, no. No, y lo voy a
Ajá. Ajá. Claro. Pero apegado a lo que es la canción original, entonces.
Sí, sí, este, sí cambia, este, un poquito la voz y un poquito la la distorsión en las guitarras, pero en esencia es lo mismo.
Oh, ya. Okey, okey. Sí, y más cuando ya las bandas son tan reconocidas y y están así como que a 2 pasos del retiro, luego se les llega a hacer, no sé, como como en forma de de honrar esos esas esos grupos o esas canciones, eh, llegan a experimentar con otros géneros, ¿no?, y más ahora que hay tanta mezcla de de de géneros y creo que Metallica es muy abierto a a a escuchar y a tocar otro tipo de de géneros. Entonces sería sería interesante, ¿no?, probablemente.
<laughs> Sí. Pues, sí sacaron un álbum que se llamó, este, Blacklist, pero según yo no rec no no está Seek& Destroy. La verdad no recuerdo bien, este, sí supe que estuvieron otras canciones, y y sí las escuché. La mayoría no me gustaron, pero este
Ajá. Okey. Ajá. Eh, ¿en qué género fueron?
Fue muy variado, fue como incluyeron pop, incluyeron un poquito como, ay, no sé cómo decirle, como como trap, algún algún cantante también de de reguetón, me acuerdo, este, entonces no no. La verdad, no fui fan, hubieron como 2, 3 canciones nada más que que me gustaron cómo cómo las hicieron, este, me acuerdo de The Unforgiven, que fue interpretada por HaAsh, esa me gustó, este, Enter Sandman, que fue interpretada por The Warning. Y ay, se me fue el nombre, pero era otra artista, em, esa también me gustó, y creo que ya, ¿no? Este, <chuckles> las demás no no no me gustaron tanto.
Ya. Ajá. Ya, ya, ya. <giggles> Guau. Ajá. ¡Oh, guau! Sí, sí, sí. <chuckles> Pero bueno, entonces sí eres muy apegado a tu a tu género, no no te gusta experimentar quizás con con cosas que sean muy alternativas a a lo que llevas, ¿no?, en en en tu historia de de de música.
Pues, pues sí escucho de todo, este, solo que, eh, a veces creo que sí ya el hecho de que una canción haya sido para para un género, me me hace que me cueste un poquito escucharla en en otros géneros. No siempre me pasa, pero es que, ay, es que luego sí sí sí hubo unos que sí estaban bastante bastante malitos, entonces sí, <chuckles> ¿no?
Okey. Ajá. <chuckles> Sí, seguramente fue por por lo que se escuchaba en tendencia en ese en esa época, ¿no? Y bueno, el lo que dices el el trap, el reguetón y todos estos ritmos latinos andan como muy en auge, y estuvieron muy en auge hace hace algunos años. Pero pero bueno, pues digo, luego es lo interesante de la música. Pues, te agradezco por por haberme contado estas anécdotas, y y haber compartido, eh, tu género musical favorito, que entiendo que es el rock y definitivamente tu canción, ¿no?, de Metallica.
Sí. Sí, no, pues, para mí siempre siempre es un gusto poder hablar de de música, en especial si es la que me gusta, y pues, muchas gracias también por por el tiempo.
Estupendo, hasta luego.